Alors, qu'est-ce que heu, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux divisent plus qu'il ne rapprochent les gens?
Heu, ou je pense qu'ils font, heu, les deux, hein. Je sais pas s'ils divisent plus qu'ils ne rapprochent, mais, heu, yes, ils font les deux, ça, c'est c'est sûr, oui, ouais, c'est sûr. Et heu, mais, hem et vous, qu'est-ce que vous pensez?
D'accord. Heu, je pense aussi que ça que les réseaux sociaux, ça fait les deux. Mais, heu, ah, ça alors, la question de, est-ce que ça rapproche plus ou est-ce que ça divise plus, ça, je ne saurais le dire aussi non plus, parce qu'il y a beaucoup de désinformations, tout comme il y a beaucoup, heu, bah, d'informations. Il y a beaucoup d'entreprises qui se mettent sur les réseaux, qui ont plus de visibilité. Comme ça, on arrive à découvrir des choses qu'on connaissait même pas et d'un autre côté, c'est pas trop modéré quoi.
Oui. M Oui, oui. Et puis, en plus, heu, on a tendance à plus parler, heu, de ce qui, heu, de à plus voir ce qui divise les gens que que pas. Mais, heu, heu, les réseaux sociaux, par exemple, hem
Ça ouvre les portes.
heu, moi avec, heu, ma famille, ça nous a rapprochés, parce que, heu, avant, heu, quand il y avait seulement le le téléphone, hein, heu, bon, beh, moi, je téléphonais à ma mère et puis c'est tout, quoi. Pas au reste de ma famille. On on on se voyait que, heu, quand je moi, je je leur rendais visite, heu, en France et c'est tout.
Mais, maintenant, avec les réseaux sociaux, heu, beh, heu, d'a d'a on a commencé par ce Facebook, alors, heu, on se contactait sur, heu, Facebook, de temps en temps, hein. Et maintenant, heu, on a créé un groupe WhatsApp. Alors, on se consa on se con on se contacte sur, heu, WhatsApp avec les cousins, les frères et et tout ça.
Heu, bah oui, dans ce cas-là, ça peut ça peut approcher les gens sans sou ça peut vous mettre en contact, heu, même si vous êtes à 3 000-4 000-5 000 kilomètres l'un de l'autre.
Voilà, ça peut rapprocher. Ouais, ouais.
Ça permet de la communication, quoi. Ça devient plus facile.
Donc Ouais et ouais et vous, heu, quelle expérience vous avez, heu, vis-à-vis de ça?
Heu, alors moi, c'est un peu comme vous dans le sens où ça me permet de communiquer avec ma famille. Ceux qui sont pas dans le même pays avec moi et heu, mais après, c'est plus pour de l'exploration, pour de la recherche d'info et heu, pour faire du gaming aussi.
Pour faire du gaming. Ah mais quand t quand, heu, quand vous faites du gaming, vous rencontrez des gens, non?
Ouais. Ouais, tout à fait. Bah, des fois je peux utiliser les réseaux pour trouver, heu, des des mates, on va appeler ça des mates, parce qu'il y a des jeux en multi-joueurs qui se jouent pas enfin, il y a des jeux qui se jouent pas en solo, c'est des jeux multi-joueurs de base
Ah oui. Mmh. Ah oui.
et donc heu, il faut des partenaires, donc dans ces cas-là je peux utiliser les réseaux pour trouver des mates.
Ah oui, oui, oui pour trouver des des personnes avec qui pratiquer, oui et est-ce que vous avez développé, heu, des liens avec, heu, certaines de ces personnes? Est-ce que vous êtes devenus, heu, amis ou est-ce que vous vous, heu
Heu, ouais, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns mais la plupart, je suis pas resté en contact avec eux.
N ah oui, la plupart et ceux avec qui vous êtes resté en contact, est-ce que vous vous, heu, rencontrez régulièrement, heu, sur les réseaux sociaux?
Ouais, tout à fait. Heu, non, pas tout à fait pas tout à fait et heu, je crois qu'il y en a même, heu, non. J'allais dire qu'il y en a 2 ou 3 que j'en ai j'ai vu dans la vie réelle, mais non. C'était non, c'était pas sur les réseeaux.
Ouais, mais non, mais quand je veux dire rencontrer, ça peut être virtuel aussi, hein, virtuellement.
Ah non, non, on se rencontre pas tous les jours.
Ah oui, d'accord. Mmh mh. Bah, heu, pff, moi, je sais que, heu
Ouais.
Ça ah, bah, moi, moi ça m'a fait, heu, reconnecter avec, heu, des personnes que j'avais connues dans dans le passé que avec qui j'avais perdu le contact. Facebook, notamment. Facebook, hein. J'ai re j'ai retrouvé des des personnes, heu, comme ça que je connaissais dans le passé sur Facebook. Bon, maintenant, c'est plus difficile de le de retrouver des personnes du passé parce que maintenant les gens utilisent tous un un pseudo quand ils vont sur, heu, Facebook, hein, par sécurité
OK. Exactement.
mais pendant un temps, heu, c'était possible, alors j'ai j'ai, heu, j'ai retrouvé une, heu, u une connaissance, heu, <lip trill> combien de temps, heu? 30 ans, heu, 30 ans après, heu Donc que chech que quelqu'un que je connaissais il y a il y a 40 ans et avec qui j'avais perdu le contact et à un moment donné vers la fin des quatre heu, des années 90. On s'est retrouvé dans les années, heu, brièvement dans les années 2000, puis après, heu heu, il y a pas si longtemps que ça, il y a 3-4 ans.
Ah oui.
Voilà. Mmh mh. Et puis maintenant, ben, on
Ah, OK. Mais heu, mais oui, ça permet de faire plein de choses. Et même de retrouver des personnes qu'on a connues, en fait
Ouais ouais. Ouais.
ce qui est assez fou.
Ouais, et maintenant, ben on se recontacte sur, heu, sur WhatsApp. Voilà, on se recontacte sur Whatsapp mais sinon hein?
OK. Après, c'est moins coûteux aussi. C'est moins coûteux de parler sur les réseaux.
Ah beh, c'est gratuit oui, c' donc c'est bien, enfin on paille on paye l'Internet, hein, le fournisseur Internet, mais heu, mais sinon heu
Mais ça coûte quand même ouais ouais. Après, on n'a pas besoin de faire des plans, heu, pour parler avec des personnes à l'étranger quoi.
Ouais ouais. Et puis heu, il y a quelques années, heu, j'ai créé, heu, un forum dédié à un thème particulier, hein, heu, donc ça a attiré, heu, quelques personnes et puis bah, heu, c' je l'ai fait en quoi en 2015 hein, il y a il y a 10 ans et je ce ce ce forum, bien que j'y j'y consacre plus autant de temps qu'avant, ce forum existe toujours et heu et et voilà et je donc je connais des personnes, heu, voilà. Je suis en contact avec les personnes qui sont sur le forum bon, on s'est jamais vu, hein, on sait pas à quoi on ressemble, on n'a jamais entendu nos voix parce qu'on communique seulement par écrit, mais heu, voilà on heu, ça fait des années qu'on qu'on communique comme ça donc ça a créé, heu, un certain lien malgré tout. Et heu, donc c'est vrai que ça peut, heu il y a beaucoup d'exemples où ça peut rapprocher les gens mais heu, ça peut aussi, heu, diviser les gens. Est-ce que vous avez des exemples où heu, les réseaux sociaux ont divisé les gens?
OK. Ouais. OK. Alors là, j'en ai aimé pas mal dans le sens où heu, alors, quand il y a des commentaires, si par exemple il y a des personnes qui font des commentaires et que c'est pas trop l'opi l'o l'opinion publique, bah ces personnes peuvent se faire lyncher en fait, j'en ai vu pas mal. Et heu et aussi à la désinformation. Il y a la désinformation dans le sens où il y a des il y a des comptes qui vont faire de la propagande qui vont, heu, propager des informations qui sont pas, heu, avérées quoi. C'est pas c'est pas des faits réels, c'est pas des infos qui sont vérifiées. C'est juste des personnes qui vont, heu souvent, c'est les personnes qui font exprès, qui vont même jusqu'à utiliser l'IA pour générer des images, mais souvent, c'est juste des personnes qui, heu, qui s'y connaissent pas trop et qui vont juste relayer des infos qu'ils vont trouver.
Ouais. Mouais. Ouais, ouais. Ouais et et
Dans ce cas-là, ça divise plus, même.
Et et, heu, moi je trouve que il y a de la heu, il y a de la division surtout quand, heu, on discute, heu, d'un problème et que alors on voit les gens qui, hem c'est dans les commentaires là, qui qui, heu, qui communiquent entre eux des fois ils répondre à une autre personne et quelquefois ils s'insultent, heu, même. C'est, heu, ah ouais par ex par exemple. Ouais en ce moment il y a il y a le procès de qui de Puff Da Diddy là, heu, le Sean Combs et heu c'est un peu comme ça que ça se passe, il y a des gens qui font des commentaires alors il y en a qui sont contre lui, d'autres qui le défendent et heu et ils échangent des commentaires comme ça et quelquefois ça tourne, heu, au vinaigre parce que ça engage des des conversations qui sont, heu, des échanges, ça crée des échanges qui sont, heu enflammés oui.
Mmh. C'est pour ça qu'il modération. Ouais. Oui, bah oui, tout à fait, et heu, en fait, il y a un truc, c'est que les gens, ils se sentent, heu, en confiance, derrière leur écran, leur pseudo et du coup, ils disent du tout et du n'importe quoi. Et sur les réseaux, on n'a pas trop cette liberté d'expression, en fait.
Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, eh, oui, exactement, oui, et heu, et les événements, heu, qu qui, heu heu, par exemple, heu, sur les en ce moment-là, à Los Angeles, heu, il y a des, heu, il y a il y a il y avait la garde nationale que Trump a envoyé, heu, pour, heu, enfin il y a il y a pour pour, heu, enfin, il y avait déjà des des membres de de l'immigration et qui qui sont descendus, heu, dans une ville, pour, heu, faire des des rafles de surtout de personnes qui sont illégales. Et heu, ça a causé, heu, ça a provoqué, heu, une émeute
OK. Mmh.
et et heu, le président a envoyé, heu, la garde nationale pour, heu heu, pour, heu, essayer de neutraliser heu, voilà, de contrôler tous ces cette émeute parce qu'ils commençaient à à à brûler des choses ce, heu heu heu, ils mettaient ça, au milieu de la rue, ils faisaient des barrages avec des chariots qu'ils avaient, heu heu, volé, des de m d'un grand magasin là, qui est très connu, heu, aux États-Unis. C'est un magasin qui est très répandu et heu, ils f ils faisaient des barrages et puis aussi, ils mettaient des des objets qu'ils avaient récupéré je sais pas où puis ils f ils, heu, ils incendiaient tout ça.
Pour calmer les choses, quoi. OK.
Alors, heu, alors, bien sûr, heu, il y a eu, heu, alors, heu, il il y a beaucoup de de division. Ça a provoqué des manifestations, heu, dans toutes, heu, dans plusieurs, heu, villes du pays, quelques jours après. Alors, ça ça, c'est vraiment, heu, heu, un moment où les où où il y a vraiment une, heu, une division ouais. Et heu, ouais, ouais, et et aussi, heu, quand, pour la guerre d'Israël là contre la Palestine, il y a eu énormément de pas mal de manifestations, heu, les uns qui étaient pour, les l'autre les autres, qui étaient, heu, contre et ça a créé, heu, une division.
Oui, tout à fait. Ouais.
Une, heu
Bah, ça va créer une division et heu, dans ces situations-là, il y a pas trop, heu, le respect de l'opinion des autres. Si, par exemple, heu, il y a 2 personnes qui ont des opinions contraires, bah, automatiquement, ils se voient comme adversaires.
Ah, oui, oh ben, non, pas du tout. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. C'est c'est sûr.
En tout cas, c'est pas obligé d'être comme ça quoi?
Ouais. Ouais, parce que heu, pendant, heu, depuis ces évènements, heu, il y a il y a eu éne énorvément de d'antisémitisme, heu, il y a eu des il y a eu des débordements un peu partout, surtout dans les universités. Il y a eu énormément de débordements. Il y a pas longtemps, heu, ils ont envahi, heu, une université. Ils ont forcé leur entrée des étudiants, hein, un groupe d'étudiants. Ils ont forcé leur entrée dans la bibliothèque de cette université puis ils ont causé des dégâts matériaux.
Oui. Elle est venue.
Ils ont, heu <clears throat> et heu
Donc heu, dans ces cas-là, c'est compliqué, ouais.
Mouais, donc heu Elle l'université est obligée de, mmh, de d'appeler, heu heu, la police, hein, les ren heu, d'utiliser les renforts de police pour heu pour heu, contrôler ces personnes.
De toute façon, ils ont pas le choix.
Ils ont
Ils ont pas eu le choix parce que s'ils appellent pas la police, ils peuvent pas eux-mêmes gérer la situation.
<clears throat> Bah non, justement, la situation était devenue heu, ingérable, oui. Mais il y a eu aussi, heu, il y a eu d'autres, heu, hem, universités qui ont un peu laissé faire, qui ont, heu, ignoré le prob problème et ça a dégénéré en, en quelque chose de de de
OK.
heu, enfin il y a de d'un peu, heu, agressif vis-à-vis de certains groupes, hein, parce qu'il y a des groupes qui ont été, heu, agressés not notamment, heu, des personnes juifs hem et aussi des personnes, heu, des palestiniens aussi hein, heu, il y a eu il y a eu les deux et vraiment heu, alors là c'est un exemple de comment les réseaux sociaux peuvent, heu, diviser les gens.
Qui s'appelle. Diviser les gens, ouais.
Ouais. Donc ça peut faire, heu, ça peut
Oui, ça peut se jouer sur la désinformation aussi.
Ouais, ouais. Mmh mh.
Et du coup, ceux qui font la propagande ou, heu, qui vont générer des images avec l'IA, histoire de faire du buzz. Heu
Ah oui oui, il y en a beaucoup qui font de la propagande. Oui sur les réseaux sociaux, ça je suis tout à fait d'accord, ouais.
Ouais mais après il y en a ils enfin, c'est pas important pour eux, heu, comment dire? Le côté désinformation, ils veulent juste faire du buzz. C'est-à-dire, ils vont générer des vidéos, ils vont générer des, heu, des photos avec l'IA. Ils vont poster ça pour faire du buzz mais derrière, il y a des personnes qui vont penser que c'est vrai quoi.
Mmh. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, oui. Voilà, oui.
Alors il y en a qui vont mettre des hashtags pour dire que c'est fait avec l'IA mais il y en a qui mettent pas de hashtag. Du coup, c'est un peu compliqué de savoir quoi.
Ouais. Ah oui, oui, oui, oui. Oui les les parmi les influenceurs oui, ou les youtubeurs, heu, il y en a qui mettent des vidéos et puis c'est toujours montré sur leur propre, heu, angle, hein. Heu, c'est ça reflète pas toujours, heu, ce qui s'est passé vraiment. Parce qu'ils vous montrent
Mmh mh. En fait, c'est pas toujours les influenceurs.
Mmh. Oui, mais c'est, heu, l
Après ça peut être des personnes lambda aussi. Qui détiennent des comptes, heu, avec, heu, un nombre d'abonnés conséquent.
Au Ah ouais? Ouais, ouais mais heu, bon il y a moi j'ai vu aussi des youtubeurs qui mettaient des vidéos où, heu où, heu un peu controversiales, heu, mais ça montrait seulement, heu, leur point de vue quoi. Parce que ça montrait pas vraiment ce qui se passait, ça montrait seulement 1 côté de la chose, hein. Parce que évidemment, heu, ils montent, heu heu, le côté, heu, le côté qui est flatteur pour eux et pas flatteur, heu, pour l'autre.
Oui, tout à fait.
Très bien, eh beh, merci pour cette conversation. Heu, à bientôt <chuckles> et au revoir.
Bon bah, merci à vous aussi.